Beh sì, sicuramente ce ne sono diversi. Io poi non so perché, ma n soprattutto in passato avevo questa mhmm, questa cosa che c quando c'era un brano n nuovo che scoprivo che mi dava che mi risuonava parecchio, per un po' <chuckles> continuavo a sentire lo stesso brano fino fino allo sfinimento proprio. E, mhmm, non so, per esempio mi viene in mente, ehm, Matt Corby, questo artista australiano, ehm, ci sono diverse canzoni che ha fatto lui che per un periodo mi sono portato con me. Sicuramente, mhmm
Mh. Mh-mh, okay. Certo. Mh-mh. Okay. Mh-mh.
Talk it out è una del li per mi ricordo, la sentivo spesso in un periodo in cui ero in viaggio perché ero stavo facendo un workshop a Chioggia vicino Venezia
Okay. Okay, sì.
e n non so perché in quel periodo sentivo che particolarmente mi risuonava. Anche per i temi che che tratta la canzone, sul fatto di mhmm, di essere ca capaci di parlare, di parlarsi tra le persone e di risolvere le cose comunicando.
Mh-mh. Mh-mh. Okay.
Sarà stato anche per un quel periodo particolare della relazione che avevo al momento che mi mi faceva pens avere questo desiderio di poter comunicare e risolvere delle situazioni, che non se non è stato possibile, ma comunque, diciamo, almeno Sì, sì, sì, almeno esorcizzare la situazione. <chuckles>
Okay. Ovvio. Ti hanno aiutato comunque in qualche modo almeno a pensarci. Sembra che comunque tu sia un pochino più legato a delle canzoni con testi introspettivi, riflessivi, uhm, più che, mhmm, diciamo canzoni che magari, <clicks tongue> uhm, ha hanno più una musicalità e basta, ecco. Questo
Sai, dipende dai momenti.
Ecco questo, ehm, è stato per te nella maggior parte dei casi così, nel senso che, mhmm, <clicks tongue> sei più incline a dare ascolto, uhm, o comunque porre attenzione a quelli che sono i testi o magari la la musicalità semplice della della canzone?